مع طبعًا انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصُل بقى آآ، في ناس كتيرة بدئت تقارن نَفْسها باللي هي بتشوفه بقى وبتقارن ناس عيشتها بعيشة الناس التانية، فأنا عايز أعرَف منك كده أنت بتتعامل إزاي مع مقارنة حياتك بالناس التانية على السوشيال ميديا؟
والله أنا مش هاضحَك عليك، أحيانًا آه، يعني باشوف كده فيديوهات وباشوف ناس مؤثّرين بيعرِضوا حياتهم وبيعرِضوا يعني الفيلَل والعيشة، الت عيشة الترَف اللي هُم عايشينها أحيانًا باحُط نَفْسي، آه في موضوع مقارنة معاهم يعني وب باب باب بابقى نِفسي مثلًا أعيش العيشة ديّة أو ألبس اللِّبس ال ال الماركات، البراندات اللي هُم بيلبِسوها ديّة آآ، فباحس يعني إن في حاجات ناقصاني فباحاول إن أنا يعني <tsk> أسمَع ح أ أو أشوف فيديوهات ليهم، باحس إني باشارك اللحظات دي معاهم يعني.
إمم. جميل. إمم، إمم. جميل، آه، إمم. إمم، إمم، طَب والموضوع ده بيأثّر عليك بالسلب والّا بالإيجاب؟ يعني هو بيخلّيك بقى عايز تشتغل أكتر عشان بقى توصَل للحياة اللي هُم عايشينها؟ والّا بيحسّسك بقى بالإحباط وإن أنت آآ مش راضي عن عيشتك والكلام ده؟
والله الموضوع بالنسبة لي بيبقى الاتنين، سلْب وإيجاب آآ، سلْب في إن أنا باحس إن أنا يعني نوعًا ما عاجز أو م أو أو ييجي لي مثلًا إحباط إن أنا يعني إيه اللي يع يعني ال العيشة دي غالية أوي بالنسبة لي، والحياة دي حياة عالية فأنا بأُحبَط بقى إن أنا يعني صعب إن أنا أوصَل لح لحاجة زي كده، والإيجاب إن أنا باحاول إن أنا بقى أشتغل على نفسي و و وأدوس على نَفْسي أكتر بحيث إن أنا أحاول أوصَل وأعمل، فهو الموضوع بيكون متناقض معايا شوية من ناحية إن أنا ف في صراع مع نَفْسي إن أنا عايز أكُون حاجة كويسة وفي نَفْس الوقت باكون مُحبَط إن أنا مش هاقدَر أوصَل.
إمم. آه، آه. ماشي. إمم، إمم. جميل، آه، ماشي. إمم. جم يعني تفتكر مثلًا آآ فترة في حياتك كده آآ حياتك اتغيّرت مثلًا آآ بالسلْب أو بالإيجاب بقى، بسبب مثلًا آآ حد أنت شُفته أو فيديو معيّن أو صورة معيّنة أو حاجة زي كده، ل آآ حد عيشته مختلِفة عنك؟
والله يعني هي مش بت مش بالضبط أوي، بس هو أنا يعني كنت جيت فترة كده، كنت يعني سمِعت واحد صانع محتوى مشهور كانت كل حياته عبارة عن سفري عن سفريات يعني، وإنّه كل يوم في دولة والحاجات الشغل بتاع البلوجر بقى اللي كده، فأنا الصراحة حاولت إن أنا أقلّد الموضوع يعني بس محليًا عندنا هنا مثلًا في مصر، فقُلت طَب ما اع آآ هاقول لك، قُلت مثلًا ما كل يوم هنا أرُوح أزف أزور مثلًا مَعلَم معيّن أرُوح النهارده مثلًا أزور الأهرامات، أزور يعني ال م المعابد، الحاجات اللي هي الم الم المزارات السياحية والمعالِم المشهورة اللي موجودة في مصر يعني عمومًا، <tsk> فقعَدت كام يوم كده كأني باعم يعني مش باعمل فلوجز بقى ولا الكلام ده لأ، يعني أنا ب بارُوح كده أتمشّى وأتفسّح والكلام ده، لقيت الصراحة آه، آه، بس بدون أي عائد مادّي يعني، يعني أنا عاملها إيه، إن أنا إن إن أنا باحاول إن أنا أقلّده وخلاص، لقيت إن الموضوع بيستهلِك معايا فلوس جامد أوي.
آه. ماشي. إمم، إمم. جميل. إمم، ماشي، أ أ وعملت إيه ساعتها بقى؟ جميل. آه، آه، آه، آه، تمام. آآ بتزور وبتتصوّر بس يعني وكده؟ إمم. ماشي، آه. جميل. إمم.
في نَفْس الوقت ما فيش عائد يعني، فأُحبَطت الصراحة وإتضايقت يعني إن هو يعني ما هو في واحد تاني بيتفسّح، ما كانش في دماغي بقى فكرة إن هُم بيكسَبوا فلوس والكلام دوّة، فأنا قُلت في نفسي وقتها يعني واحد عمّال بيتفسّح يعني والدنيا معاه تمام وأنا يعني، إشمعنى أنا يعني، اتضايقت شوية ساعتها وحطّيت نَفْسي في موضِع مقارنة وكده آآ، بس الموضوع بالنسبة لي عدّى يعني بعدها، بس بعد ما يعني أثّر عليَّ نفسيًا شوية.
ماشي. إمم، إمم، بالضبط. آه. جميل. طَب إزاي بقى خرجت بقى من من الموضوع ده، ويعني هل التجربة هي اللي خلّتك تعرف إن الموضوع صعب، والمحت الموضوع محتاج مجهود، و محتاج صرف كتير في الأول، والّا في سبب تاني مثلًا خلاك بقى تصرف نظر عن الموضوع ده؟
والله يعني أنا ماشي بمبدأ رحم الله امرئٍ عرف قَدر نفسه، يعني أي نعم أنا الأول كنت مندفع، وكنت يعني حابب إن أنا أجرّب الموضوع، آآ بس لمّا حسّيت إن الموضوع مش في طاقتي، ومش في إمكانياتي المالية أو المادية، انسحبت. يعني ممكن أكون زعلت شوية، اتضايقت شوية طبعًا، بسبب إن أنا صرفت فلوس كتير بدون عائد مادي، أو أي دخل يخش لي، بس عادي الموضوع تجاوزته، يعني م يعني ما ما ركّزتش معاه أوي، وعِشت حياتي الطبيعية يعني خالص.
آه، ماشي. جميل، آه. إمم، إمم، إمم. ماشي. آه. جميل أ طَب أنت بقى بتشوف مثلًا إن آآ في ناس منهم ممكن تأثر بقى في حياتك بالإيجاب، وتخلّيك بقى مُنتِج أكتر فعلًا زَي ما أنت قُلت، والّا الكلام ده مجرد كلام بس الناس بتصّبر بيه نفسها؟
أكيد. لأ أ أكيد طبعًا يعني على قد ما في مثلًا آآ الSocial media والنت عمومًا على قد ما في حاجات ممكن تكون يعني تِحسس الواحد إن هو يعني في حاجات كتيرة أوي ناقصاه. بس في حاجات فعلًا في نفس الوقت بتبقى كويسة وبتعلّم الواحد عادات وبتعلّم الواحد آآ التحديات يخشها وبتبني له أفكار يعني م مش مش كل حاجة حلوة ومش كل حاجة وحشة أكيد يعني.
ماشي. جميل، آه. إمم، إمم، إمم. طب وأنت آآ حاولت بعد كده مثلًا بعدها إن أنت ترجع للموضوع التاني أو أو مش شرط إن أنت مثلًا تبقى زي الBlogger اللي أنت كنت عايز تبقى زيّه، بس على الأقل يعني حاولت بقى إن أنت تبقى موجود دايمًا على الSocial media بأي صورة؟
لأ الحقيقة لأ، حتى زي ما باقول لك أنا وقت ما أنا يعني حبيّت إن أنا أقلّد موضوع الBlogger ده أنا ما نزّلتليش أصلًا أي صور ولا أي فيديوهات ولا كان في أي أصلًا عائد مادّي من الموضوع. أنا كنت باروح بمبدأ إن أنا بس عايز يعني أع أعيش نفس الإحساس أو إن أنا مثلًا أ يعني أجرب نفس التجربة، بغض النظر بقى إن كانت التجربة هنا محلية وهو طبعًا ك كانت تجربة طبعًا على مستوى العالم، بس أنا قُلت يعني أجرّب نفس التجربة يعني آآ وأنا مثلًا في المكان أحس نفس الإحساس أو مثلًا
إمم. آه. إمم، إمم، إمم. ماشي. جميل. أنت عايز تحس بالشعور مش عايز تب تبي ت تفرّج الناس، أنت مش عايز يعني آه. أ
لأ لأ لأ لأ. لأ، أنا عايز بس يعني إيه أ يعني أ أحسّ بنفس الا يعني عايز عايز أشوف مثلًا يعني هو لمّا بيروح مثلًا يزور أماكن جديدة وكده، إيه الإحساس اللي بييجي له؟ يعني عايز أحسّ بنفْس الإحساس أو أو مثلًا يكون عندي نفس الشعور إن أنا باستكشف وباعمل مغامرات وباروح هنا وباروح هنا زيّه يعني.
جميل آه. إمم، إمم، إمم. ماشي. جميل. طَب ممكن يكون الشخص ده آآ يعني مثال إيجابي مثلًا، إن هو بيفرّج الناس على آآ بلاد مختلِفة أو أماكن مختلِفة، فدي حاجة كويّسة. ولكن في أشخاص بقى تانيين، بيستغلوا الsocial media علشان مثلًا يتفشخروا بحاجة معيّنة، أو بقى يثبِتوا للناس إن هُم عايشين عيشة أحسَن من باقى الناس، وكل الكلام ده. فهل صادفِتك أو قابلك النوع ده من الناس؟
أكيد طبعًا، يعني بيبقى في ناس بتبقى فيها زي نظام عُقدة النقص، يعني واحد مثلًا ممكن يكون، يعني كانت أمُوره المادّية مش أحسن حاجة، ومرّة واحدة ربنا كرمه وبقى معاه فلوس. ففي ناس فعلًا، وأنا شُفت حاجات زي دي كتير، بتلاقي بقى إيه، إن هو طلِع على الsocial media ومتصوّر بعربيات ومتصوّر بمش عارف إيه، مع إن تيجي تشوف حياته قبل كده تلاقيه كان عايش في قحْط. فأنا باشوف إن آه، يعني أنا باشوف إن المبدأ ده مبدأ مش كويس جدًا. وباحس إن الإنسان ده عنده نقْص من جوّاه، فهو بيحاول إن هو يملى النقْص دوّة، إن هو يقعُد يعوّض نقْصه بقى في إن هو يقعُد يتفشخَر بحاجته أو يتمنظَر بالحاجة بتاعته قُدّام الناس. وده بالنسبة لي تصرُّف م يعني، مش كويّس ومش محبوب يعني بالنسبة لي.
آه. ماشي. إمم، إمم، إمم. ماشي جميل. آه، آه. إمم، إمم. ماشي. جميل، طَب تقدر تفرّق لي بقى، إمتى يكون الشخص بيتفشّخر وبيتمنظر على الناس، وإمتى يكون فعلًا عايز ي يخلّي، يزرع في الناس بقى طاقة إيجابية، أو يخليهم يشوفوا حاجة جديدة؟
والله هاقول لك على حاجة، إحنا إحنا بني آدمين عمومًا، يعني، وكل واحد عارف، يعني أنا أنا عن نفسي، باكون عارف دماغ اللي قدامي ده بيعمل إيه، ما فيش حاجة اسمها حُسن نية برضه، ما هو يعني لما يكون واحد مقضّيها كل شوية يقعد ينزِّل صُوَرُه، مثلًا، معاه فلوس، ومعاه عربيات، وهو أصلًا من اللاشيء، في نفس الوقت واحد تاني ممكن يكون م مبسوط، ومعاه فلوس، وأغنى منه 10 مرات، بس متواضع، يعني معتدل، حتى لما بييجي ينول صورة أو فيديو أو أي حاجة، بيحاول قدر الإمكان إن هو برضه ما يجرّحش الناس اللي هُم أقل من حيث، مثلًا، ال ال يعني العيشة ال والفلوس، يعني وكده. بيبقى بيبقى بيبقى شخص متواضع، آه، هو واحد معاه فلوس، ومبسوط، ومرتاح ماديًا، بس ما بيحبش بقى يبين عقدة النقص اللي عنده عند الناس. فالشخص اللي زي دوّة أنا باحترمه. وفي نفس الوقت برضه تلاقيه بيقدم محتوى مفيد، محتوى كويس، عايز يفيد الناس. آآ آه، صحيح.
إمم. ماشي. جميل آه، آه. إمم. ماشي. جميل آه، آه. حلو. إمم. جميل. جميل جدًا، آه، آه، طَب أنت قُلت لي إن أنت بتتأثر برضه بالحاجات اللي أنت بتشوفها على السوشيال ميديا. لو شُفت محتوى، مثلًا، ممكن يخليك، آآ، شوية مش راضي، آآ، عايز، آآ، مستوى تاني تعيش فيه أو حاجة زي كده، فبتتعامل بقى مع المحتوى ده إزاي؟ يعني أنت لمّا بتشوف محتوى، بتحس إن هو حسسك بإحساس سلبي، أو خلّاك مش راضي عن حاجة، بتتعامل معاه إزاي؟ هل بتفضل برضه متابعه علشان عايز، آآ، توصل لهدف معين، والّا لأ بقى، خلاص، بتعمِل مثلًا unfollow للشخص ده، أو ما بتابعوش؟
والله، هي بتبقي على حسب المحتوى برضه، عشان برضه ما م ما أظلِمهوش أو إن أنا ما أقدَرش، أو إن أنا مثلًا أحكُم عليه حُكم يعني مش تمام، هو أنا ب ب من الحاجات زيّ ديّة بيبقى بالي معاها طويل شوية، يعني ممكن أسمَع له فيديو و2 وأسمَع له Post وأشوف له Post و وأتفاعل معاه وكده لحد ما أشوف يعني آخرُه إيه؟ أو هو رسالته إيه من الموضوع؟ لمّا باحس إن
آه. ماشي، آه. تمام. ل لازم يكون عنده رسالة علشان ت تفضَل مكمِّل معاه.
آه طبعًا، آه طبعًا، أ أ هو على فكرة مش كل الناس اللي هي بتقعُد تنشُر حياتها ديّة ما بتقدّمش حاجة، لأ في ناس على فكرة بتبقى تقدِّم حاجات جميلة جدًا بس هُم بيبقوا برضه إيه، <tsk> بيحبّوا إن هُم يشاركوا حياتهم مع ال الناس الجمهور بتاعهم أو كده يعني، مش بالضرورة إن هو بيكون بي بيشارك حياته إن هو يكون عنده نقْص، آه في ناس كده وفي ناس كده عشان برضه ما ما أقدَرش إن أنا يعني أشمَل أو أو أجمَع، لأ في آه ناس كده ومحترَمين وبيشاركوا حياتهم في نَفْس الوقت، ما بيحاولوش إن هُم يجرّحوا غيرهم وناس تانية لأ، باح باحس إن هي عُقدة نقْص عندهم. ف
آه، آه، آه، جميل. ماشي. إمم، إمم. جميل، جميل. إمم، طَب أنت حاسس بقى على على مستوى أكبر بقى أو على Scale أوسَع، إن الSocial Media خلّت فعلًا الناس مش راضية وخلّت الناس دايمًا ساخطة على الحياة اللي هي بتعيشها و وم مش عاجبها اللي هي فيه ومش عاجبها الوضع و وش شايف إن ده بقى شيء منتشِر فعلًا؟
والله، آه، أنا شايف إن الموضوع ممكن يكون منتشر شوية، بس هارجع وأقول لك إن هي بترجع على الشخص نفسه. يعني هو ما حدش بيجبر حد على حاجة، هو الشخص نفسه، آآ، يعني اتر اتربّى على إيه، أو أو اتبنى على إيه، آآ، هل هو مثلًا بيرضى بقليله والّا لأ، هل هو، يعني مثلًا، في ناس زيي كده، بتحب إن هي ت ت تقلد، بس من من باب إن هي عايزة تعيش نفس التجربة، مش شرط إن هو آه، مش شرط إن هو مثلًا حاسس بالنقص، لأ، يعني ممكن يكون حابب إن هو ي ب بأقل الإمكانيات اللي عنده، إن هو ي يجرب يعني، كلنا بني آدمين، وكلنا برضه نفسنا نعيش حياتنا، ما حدش آه، طبعًا ما حدش، يعني، بيبقى عايز إن هو على طول مدفون في البيت، أو في الشغل، أو ف أو أو أو أو في الحياة الصعبة يعني، أكيد، طبعًا، ب بنبقى عايزين نرفه عن نفسنا.
ماشي. إمم بالضبط. إمم، إمم. ماشي. إمم. التجربة آه، آه. فعلًا. بالضبط. طب و إمم، إمم، إمم. و وبتحمي نفسك. بت بتقدر بقى تحمي نفسك وبتنجح في ده؟
آه، طبعًا، يعني أنا يعني، ما باحبش إن أنا أحط نفسي آآ، في حياتي مثلًا، في مقارنة مع حد. لأن الصراحة أنا زي ما قُلت لك، عملت الموضوع ده قبل كده، والموضوع كان محسسني بالإحباط؛ فما حبيتش إن أنا أك آآ أكرر التجربة تاني، و وقُلت الحمد لله، يعني كل واحد ربنا مدّي له حاجة على قد طاقته، وطبعًا، اللي ربنا بيكون مدّي له وموسّع عليه، ده بيبقى اختبار برضه. يعني ربنا بيختبر كل واحد ب بحاجة بيدّيها له، بيشوفه هل هو، مثلًا هل هو هيحمد ربنا على قليله، آآ أ أو هل هو مثلًا هيحترم النعمة اللي ربنا رَزَقها له من وسَع دِيَة، وي ويحاول إن هو يكبر منها، وكده بس يعني.
ماشي. جميل. بالضبط. أكيد، أكيد. إمم. أكيد. ركّزت بقى مثلًا في شُغلك أو ركّزت في حياتك و وكنت حريص إن أنت تكوّن عل صداقات مثلًا بقى في الحياة الواقعية وتبعِد عن السوشيال ميديا تمامًا؟
والله لأ، أنا ما بعِدتش عن السوشيال ميديا بس آه حاولت أكوّن صداقات، وحاولت أعمل دايرة معارِف وكده، بس في نفس الوقت عادي الموضوع طبيعي السوشيال ميديا بالنسبة لي باع باع باع باعتبرها أداة ترفيه وأداة تثقيفية في نَفْس الوقت يعني، بغض النظر عن إن بيكون ساعات في محتويات مش م مش لائقة أوي ومش كويسة أوي بس يعني آآ السوشيال ميديا بقِت خلاص حاجة مفروضه علينا يعني، ما عادش دلوقتي حد اسمه مستغ مست مستغني عن السوشيال ميديا أو ما فيش حد أصلًا يقدَر يستغنى عن السوشيال ميديا يعني عمومًا.
ماشي. جميل. أيوه. آه، آه. إمم، إمم. بقى الموضوع خلاص، يعني هو واقِع لابُد إن إحنا نتعامل معاه، فأنت آآ يعني شايف إن كويس إن أنت قدِرت تتعامل معاه وقدِرت تحِد من من تأثيره السلبي عليك يعني، فيعني آآ تحِب بقى يعني مثلًا لمّا تشوف حد كده متأثّر أو عايز يُوصَل لحاجة مثلًا شافها حد بيعملها حاجة زي كده بتقول له إيه؟ يعني بقى م من من من خِبرتك اللي أنت اكتسبتها في الفترة اللي أنت قضّيتها أو التجربة اللي أنت عِشتها دي؟
آه حقيقي، حقيقي، حقيقي. والله أنا أنصح أي حد مثلًا حاجة شبه كده، إن هو يعني يحاول يشوف آآ يعني حياته و وإمكانياته المادّية ووضعه وبعد كده يحاول إن هو مثلًا يقلِّد شخص أو كده، إنما مبدأ الإندفاع وإن حد يجرّب عِمياني دي، دي ممكن يترتَّب عليها خساير، ويترتَّب عليها حاجات م مش هتكون كويسة يعني للشخص نَفْسه.
ماشي. آه. إمم، إمم. بالضبط، بالضبط. يعني عايز أقول لك إن أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك وحقيقي تجرُبة مميّزة جدًا اللي أنت عملتها واستنتاج رائع منك فباشكرك جدًا عليه.
أنا أكتر طبعًا، العفو.